É, então já tinha essa história aí, eh, no final dos anos 70 começou a a onda de, né, de produção de cocaína e tudo mais e a onda de violência. Figuras como o Pablo Escobar que foram figuras internacionais não é. Ele, exatamente então eles.
Sim. S sim, tem filmes, né, séries, tudo. Uhum.
E, o que o Pablo Escobar fez nos anos 80 assim era algo assim que percorreu o mundo então, isso deu ali alimentou a indústria de de Hollywood, né, para usar essas essa história de, e, e no caso não é nem nem não era nem estereótipo era realmente, você sabia
Esses estereótipos né, e essas histórias também. Sim, sim, o dele né mas mas eu Aham.
assim, te dar um exemplo, ele ele contratou uma pessoa para colocar uma bomba na no avião que um um candidato presidencial ele ele tinha a campanha dele era na a o fim do tráfico no na Colômbia, o fim da e ele conseguiu derrubar um avião com o candidato dentro, né.
Aham. Dentro, é, eu ima né. Ele teve coisas assim, fortes coisas que eles que ele fez, né, por conta disso. Não, eu digo até estereótipos no sentido assim, acabaram vinculando a figura, né, do Pablo, a a toda essa representação mesmo, né, do do da questão das drogas, é, foi nesse sentido até que eu coloquei.
Exatamente. Sim. Exatamente o que aconteceu. Exa Exatamente o que aconteceu. E, só que o essa essa violência ela foi se apaziguando com o tempo, né, foi diminuindo os cartéis caíram e tudo mais, até mesmo porque os cartéis mexicanos foram ganhando mais força, né.
Uhum. Aham.
Então é houve aquela, eh, retomada uma transferência de poder, né.
Sim, sim.
Eh. Mas aí então, eh, a indústria de Hollywood, né, que é a mais representativa, né, eles começaram mais a a visar assim os mexicanos, né, os cartéis mexicanos, e e deixaram um pouco de lado que era o que me afetava, né, realmente eu eu não tenho nada a ver com o México, né, eu não tenho nenhum parente, nenhuma ligação sanguínea com o México, né. Porque aí o que aconteceu, eu não sei se você tem o Netflix, né, eh, tem uma série que chama Narcos, né, que, a as primeiras, é, primeiras 2 temporadas conta a história do Pablo Escobar, e aí voltou, né, voltou com toda a força, mostrou tudo isso que eu falei, né, então a, eh, eu eu vejo que são ciclos, né, tipo, quando o Narcos começou de volta, né, eu já comecei a sentir aquela coisa, ah, mas tua mãe é colombiana, né.
Também é, é. Uhum. Sim. Sim, sim, sim, bem famoso. Aham.

Então e exatamente, eu con eu sou da mesma opinião que você, então eu eu estou vendo que está tendo uma retomada, né, de dessas ah, eh, essa, eh eh, tipo assim porque é fácil você fazer um filme ou uma série, né, tendo, eh, gangues de afro americanos, tipo assim, o o o estereótipo já está pronto, né.
Uhum. Sim, sim, verdade.
Então eu estou notando, infelizmente, eu acho, eu não sou espe eu moro no Estados Unidos desde 2002, não é. Eu estou vendo, assim, pelo
Aham.
pelas ob filmes, séries que estão voltando para esse lado, que é mais fácil, né. Eles estavam substituindo afro americanos por terroristas árabes, né.
Para esse lado. É. É bom, tem essa esse lado também, que também entra ent é. Mas entra no que você comentou da Colômbia, né, também acaba relacionando generalizando, né, ali, uma cultura que não necessariamente, né, não tenha eh, assim como a Colômbia não está relacionada com com a droga, com a né.
Só que é mais caro, né. Correto. Claro, porque a imensa maioria não não trabalha nisso, não vive, mas é é um por cento, né, nem 1%. E você pode também associar a a representatividade da mulher brasileira na cultura ameri americana, que eu posso te dizer que ela é negativa no sentido que, eh, para muita gente, eh, a a a brasileira, por causa da sensualidade natural, o país, não é, eles associam com mulheres, até digamos, eh, mulheres de vida, assim, fáceis que são que, eh, mostram o corpo mais que pode na maior parte do tempo, então também tem essa coisa, né. A minha a minha esposa que fala isso, né, que ela
Sim, sim, sim. É. Também. Sim, sim É, fáceis, né. Hum, é. Sim. Uhum.
ela quand ela veio morar já adulta aqui nos Estados Unidos e ela eu falava para ela: "olha, assisti muita televisão para você aprender o idioma, assim, e tudo mais". E ela teve essa esse contato negativo, né, então
Sim. Percepção, é. É, até tem ques questão cultural do carnaval, tudo isso, mas enfim, né. Puxa, eu gostei muito, assim, de ouvir a tua escola história, né, e a e a tua ideia dessa representação, que foi muito interessante para mim. Nunca tinha, eh, pensado por esse lado. Muito obrigada por compartilhar.
E é isso, são várias coisas. Exato.